Bah, c'est d du côté logiciel. J'avais bousillé du côté logiciel.
Ah! Bah, tu as installé un un APK pour, heu, pour un hack d'un jeu et puis, heu, terminé.
Heu, non, <chuckles> c'est même pas ça. En fait, à l'époque, j'étais, heu, sur Win sur, heu, Android Lollipop Lollipop. C'était Android s s six, je crois. En fait, je voulais passer à ah oui, oui. Je voulais passer à Android Nougat qui était la version 7, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, je pensais qu'il y avait pas besoin à l'époque, je pensais qu'il y avait pas besoin, heu, de faire l'installation complet et j'avais un application qui permettait de lire les fichiers système et heu, de les modifier aussi, de modifier les valeurs. Du coup, je suis parti dans les fichiers système. J'ai modifié la valeur de version de l'Android.
C'est même pas ça? Heu Ouais? C'était terrible, les noms des Androids, hein. Ouais. Il a il a renommé le dossier app! Mais non!
Oui! <chuckles>
J'ai renommé 6 en 7. <laughs> Gros crash!
<chuckles> Ah le gars! Le gars, il a renommé son disque dur, il met 40 000 Téra, tu sais! <chuckles>
C'était n'importe quoi! Oui.
Ah incroyable! Oh j'adore! Waouh!
Exactement.
Mais c'est fou! Et tu l'as pété? Et tu as pas pu le restaurer ou quoi que ce soit?
Après j'ai dû changer de téléphone. Oui, oui. Ah non, non, ça le ça l'a complètement bousillé Parce qu'en fait, c'est une application, heu, qui te donne accès, mais vraiment, heu, en accès tu es en accès root. C'est comme si le téléphone, tu l'as rooté.
What! Ah ouais! Oh la vache!
Et du coup, ça l'a bousillé.